لأ أنتِ م الخوف كده هيبقى زيادة أوي و وهيوقفِك، طول ما أنتِ تحسي إن الخوف هيوقفِك عن تطورِك في شغلِك أو يوقفِك عن أنتِ، آآ، تجتازي الخوف ده، وتعملي الخطوة اللي أنتِ حابة تعمليها، أنتِ م آآ، حاولي ت تو يعني توقفيه، ما ت ما تمشيش ورا خوفِك، يعني آه أخاف، أبقى حريصة، بالضبط، أخاف، أبقى حريصة، بس ما أقفش؛ لأني آآ، يعني مثلًا ممكن، آآ، في ناس بتخاف، إن هي تعمل Chat مع، آآ، قرايبها المسافرين Chat بالكاميرا مثلًا ف آمم، آآ
إمم، ما اسيبش نفسي يعني. إمم. إيه ده؟! لأ مش للدرجة
آآ فال ما أنا بادّي مثل لو، آآ، يعني، امم، امم، باقول لِك إن في ناس فعلًا بتخاف إن صورها تتاخد وت و ويتعمل منها أي حاجة؛ لأنها صورة حَيّة. فالموضوع ده مش في المطلق، ما بيتاخدش بالمطلق، يعني مش، آآ، فلانة الفلانية اللي بتعمل ال الفيديو ده
أيوه، أيوه، أنا فاهماكِ طبعًا أيوه. أنا سمعت فعلًا القصص دي.
دونًا عن مليار ب ب إنسان و وبشر، هي اللي هتتاخد، اللي هيتاخد ناس معيّنة، آآ، سابوا، آآ، يعني فتحوا خصوصي خصوصيتهم بشكل كبير، عملوا موافقة على إن المادة أو الData اللي هُم بيقدموها عن نفْسُهم، إنها تتاخد ويست وتُستخدم لأ تتاخد وتُستخدم فال أنتِ ما دام ما عملتيش كده آه، ما دام أنتِ ما عملتيش كده، فتأكدي إنِّك لسه ف في الجزء الأمان اللي موجود في التكنولوجيا.
ت تتراجع أو تتاخد، آه. كمان!

فبقيت باخاف، باحس إن أنا متراقبة.
تمام، طب بُصّي مبدئيًا موضوع التسويق الإلكتروني، ووصول معلومات معينة عنِّك لمناطق التسويق أو لال بيقولوا ال امم، الخوارزم بتاع بالضبط، ده ما يخوّفش لسبب، إن هو ما بي ما بياخدش حاجات شخصية ليكِ، فما تقلقيش إطلاقًا من إن معلوماتِك اللي بتوصل هي المعلومات اللي تخص التسويق، المعلومات اللي تخص احتياجاتِك، فما تقلقيش من ده.
المواقع يعني، أيوه بالضبط. الحقيقة الموضوع بقى بقى بيخوّف، باحس إنّه أكتر طب مثلًا أنا هاقول لِك على حاجة، كُلّ لمّا بتنزّلي برنامج جديد أو حاجة جديدة بيبعت لِك رسالة إن هو هل أنتِ موافقة مثلًا على إن هو يدخل على الصور الخاصة بيكِ أو على الكاميرا؟ طب أنت ليه أصلًا بتسأل سؤال زي ده؟ حاجة غريبة جدًا، حتى الصور
ما أنا لسه كنت هاكمل كلامي وأقول لِك ده لا يعني إطلاقًا إن أنتِ تعملي احتياطات معيّنة في الموبايل بتاعِك، في اللاب توب، إن آآ، مش أي موقع أو أي برنامج ممكن ت تنزّليه أو تدّي له الpermissions دي أو الط السماح إن هو ي بالضبط، فده بس حرص لل اللي أنتِ لازم تعمليه، لأن آه في فعلًا آآ مواقع يعني موثّقة وكويسة، حتى لو طلبت منِّك مثلًا الcookies مثلًا إن أنتِ تaccept إن هو ي ياخ ياخد بعض المعلومات، هو بياخدها فعلًا لإيه؟ أمور تسويقية تجارية بحتة، فبالتالي ما بياخدش المعلومات اللي أنتِ تخافي إن حد ياخدها، وبالتالي لو عملتِ الخطوة دي اعمليها بس مع المواقع المُوثّقة، أو المعروفة وتحرّي يعني الد
آه، كلِّميني. امم. يدخل إن هُو يدخل عندي. أيوه. لأ. يعني هو موقع عارفينه يعني، أيوه فهمت قصدِك، أنتِ عارفة حتى الصور أنا ما عُدتش بانَزّل أي صور ليَّ على ال على السوشيال ميديا خالص، أيّ صورة ليَّ بامنع إن حد حتى صُحابي أما بنبقى خارجين في خروجة أو كده ويروحوا يقعدوا يتصوروا وينزّلوا صورهم مع بعض، بقيت باخاف، ما عُدتش باتصور معاهم، اللي هو الموضوع بقيت باحسه خطر، طب افرضي أنتِ عارفة في برامج دلوقتي تقدر تخلّيكِ تتكلِ برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي، ت مجرد إن هي تاخد وشِّك تقدر تخلّيكِ تتكلمي كأنِّك ما يعني كإن أنتِ بالضبط اللي عاملة الفيديو ده، فبقيت باقلّق.
بالضبط.